No, il fatto che magari io in quel momento avessi un mhmm, mome allora, mi ricordo questa conversazione in particolare, avevo era un momento particolare della mia vita, c'erano tante cose mie personali a livello familiare che insomma, uhm, necessitavano sì, no, no, de necessitavano cura perché io, diciamo, ero un pochino così, sai quando uno è molto stanco e non vuole più <chuckles> discutere, non vuole una sorta quando nasce una sorta di apatia, probabilmente
Mh-mh, raccontami. Faticavano a decollare. Mh-mh. Certo. Capisco benissimo, sì.
e quindi mi ero trovata in un momento in cui poi avevo anche degli atteggiamenti, tra virgolette, "strani", non che facessi chissà che cosa, ne diciamo ero ero tranquilla, va. Però, non non stavo bene, uhm, me ne rendevo conto e la persona che avevo davanti cercava di spronarmi a
<chuckles> Mh-mh. Mh-mh.
parlarne, ad affrontare, a e io ero sì, però io ero completamente restia, perché sì, perché non volevo parlare, perché non volevo affro perché guarda parlare di un problema e ammettere che esista, questo problema, che è una cosa che purtroppo
Ad aprirti. Mh-mh. Certo.
molti non vogliono fare, ma in primis io in quel momento e e e quindi mi rendo conto. Assolutamente sì, assolutamente sì.
E perché magari può pesarti un po' di più, no. Ehm Chiarissimo. Ehm, ci sono stati
Eh, quindi niente, mhmm sì, dimmi, dimmi pure.
Sì, sì, ci son stati dei gesti che, in qualche modo, ti hanno accolto e ti hanno fatto aprire? Oppure tu da quel momento, uhm, avendo vissuto un passami il termine, un momento drammatico, ehm, dato che volevi essere ascoltata in qualche modo anche se non volevi ammetterlo, ehm, hai adottato un comportamento diverso magari quando vedi qualcuno in difficoltà? Cioè, ti è servita questo ti è servito questo momento?
Sì, sì, assolutamente. Mi è servito, perché poi mi sono resa conto che, uhm, insomma è importan cioè fino a quando tu non ci passi da questo momento di no, non lo puoi capire. Quando poi il momento arriva e sei tu dall'altra parte perché io fino a quel momento ero stata, diciamo, l'ascoltatore attivo, no?
Mh-mh. Non lo puoi capire. Okay, sì.
Per la prima volta mi capitava invece di essere io quella ascoltata e quindi già mi faceva strana ques strano questa cosa, cioè mi sembrava proprio un incubo, perché poi forse il problema è questo. E in quando ci sono delle conversazioni così difficili bisognerebbe cercare di, uhm, mettere la persona che abbiamo dall'altro lato, in una posizione in cui il parlare di quello che le sta succedendo, non è per forza un evento traumatico.
<chuckles> Certo. Mh-mh. Chiaro.